Mira que, hoy vengo contigo en busca de de ayuda, de que me escuches, de de un consejo, una recomendación, algo que que me pueda ayudar y que me permita, pues, sacar esto que ando trayendo últimamente, y es que, eh, estos últimos días, yo creo que este último mes, he dormido fatal, eh, mm, cierro los ojos, los abro y siento que pasó, mm, 1 hora o que me despertó un ruido y no, ya es la hora de despertarme, eh, no me puedo despertar, siento cansancio, no ten no siento que tengo sueños reparadores y y siento, sobre todo cuando a fuerza me tengo que parar por algo en específico, como como trabajar más temprano, o sacar la basura, o algún compromiso temprano, siento un pesar en los ojos que te lo juro, que siento que que que una persona se está colgando de mis párpados y se va hacia abajo, porque no no, o sea, siento que no tengo sueños reparadores y, no sé si es debido a que, yo trabajo en casa, eh, normalmente sí le doy ahí un ratillo, ahí tengo 2- 2, trabajos, eh, programo y también tengo otro trabajo en donde me van pagando ahí, lo que yo vaya generando, es por hora y, pues, estoy aprovechando ahorita que hay buen flujo, eh, a veces me dan bonificaciones, por por metas alcanzadas, entonces le estoy echando ahí ganas para para empezar el próximo año con todo, para hacer un buen ahorrito y y, pues, ya sabes, también sacar ahí lo de los regalos de de la novia, de la familia y pues, estoy yo creo que, ahí trabajando un poquito bastante, también me me la paso, pues, en las pantallas, uno también de mis hobbies, para rematar, es jugar videojuegos, entonces yo creo que la acumulación del tiempo en las pantallas ya me está pasando factura y en la noche me cuesta muchísimo, muchísimo reducir como que esta esta ansiedad, esta cansancio en los ojos, este sobrepensamiento que solo te deja ahí el ojo bien abierto y que, pues, hace que no me pueda dormir.
Okey. Ujú. <chuckles> Okey. Okey. Ujú, okey. Okey. Ujú. Okey. Okey, eh, entiendo perfecto y y primero que nada, me gustaría decirte que lamento esta situación por la que estás, em, atravesando, eh, y y bueno espero que que con esta plática, eh, pueda pueda salir algo positivo, te puedas llevar algo útil que que realmente te sirva y te aporte, eh, me gustaría hacer un par de preguntas y bueno también para tener un poco más de contexto y y también decirte que no te preocupes, no eres, eh, ni el primero ni el último, a veces le, eh, abusar o o hacer tanto uso de la tecnología termina sobreestimulando demasiado y bueno esto puede traer un poquito de consecuencias, pero no te preocupes, el la la cosa es encontrar un equilibrio, en el que puedas hacer todas tus actividades y tus gustos y puedas tener sueño reparador. Ahorita vemos cómo lo solucionamos, eh, ¿normalmente tienes quizá alguna rutina, como que sueles tener alguna hora a la al momento de dormirte en específico o simplemente fluyes y va variando?
Okey. Okey. Mm, no, yo creo que fluyo. Hay veces donde por una u otra cosa tengo que salir. Entonces, esto alarga mi mi jornada laboral, hace que no tenga como que una hora de salida. Entonces, como sí trato de abarcar cierto tipo de horas para llegar a cierto tipo de remuneración, pues, hace que me duerma tarde, incluso, la última vez. Creo que acabé de trabajar a las 11 de la noche. Entonces, me tocó ahí de que un tiempito para, para jugar un poquito videojuegos, y desconectarme del de tan aturdido, pues, que luego resulta. Y platicar con mi novia el ratito que tenemos ahí libre, y y eso hace que me me esté ya a punto de dormir como a la 1, y todavía siento que estoy como muy estimulado, ¿sabes?, muy de que, pues, con la mente muy ocupada todavía, tan no no desconectado. Entonces, esto hace que, que agarre mi celular, me ponga a ver así vídeos relajantes, escuchar música. No sé, qué tanto ayude más de lo que afecte, pero es de las únicas formas en las que encuentro como que, pues, manera de dormir. Ayuda muchísimo las veces que mi novia se queda aquí a dormir conmigo, como que me da ahí un poquito de paz y, pues, estiro el brazo, la le le toco la cabeza, y como que siento ahí que está junto a mí. Entonces, como que eso me da un poquito más de paz, escucho su respiración y me duermo. Pero cuando no está, ahí se me presentan unas noches ahí de insomnio donde tardo en agarrar sueño, donde de repente digo: "Bueno, voy a dejar el celular, ¿no?, lo voy a dejar apartado", igual es el que el que me mantiene despierto, igual y la luz me, me confunde a mi cerebro, o yo qué sé. Y, y no, o sea, nada más, ahí está el celular a un lado, y yo vuelta y vuelta, y viendo el techo pensando en cosas, tratando de recordar cosas que me den sueño. Y, pues, nada más, no, incluso, he llegado a pedirle como que aquí a mi a mi asistente de inteligencia artificial que que me ponga ahí sonido de lluvia, o que me ponga ahí un, este, ambientador o algo así. No sé, también como que no es yo no uso pijama, o no tengo una rutina así de de sueño. Entonces, solo me me me me quedo en ropa interior y me acuesto. Entonces, como que, no sé, si no separo, o no sé. Y y y y sí, o sea, me, me está costando un poquito ahí encontrar ahí sueños de calidad.
Ujú. Okey. Ujú. Okey, ujú. Sí, sí, sí. Okey. No puedes. Ujú. Okey. <laughs> Okey, okey, entiendo perfecto. Entonces, por lo que entiendo, eh, todo trabajas en línea, y todavía que terminas de trabajar en línea, eh, juegas videojuegos y después para dormirte, eh, utilizas el celular para relajarte. Eh, okey, entonces, mm em, no sé. ¿Consumes aparte cafeína, o algo así que, que pues, a todavía le aumente a esta sobreestimulación?
Mm. Fíjate que no, no. O sea, sí me gusta mucho el café, incluso, eh, te podría decir que que le enseñé a mi novia a tomar café, pues, como se tiene que hacer, ¿no?, sin azúcar, sin tanta leche. Sí, sí, o sea, sí, me gusta, pero no lo tomo diario. Y sobre todo, porque soy de estas personas que, incluso, apenas recientemente me enteré que que si después de tomar cafeína vas, este, como que al baño un poquito ahí en los tiempos cortos significa que tienes buen, este, buen intestino. Entonces, yo creo que tengo un intestino muy bueno, porque si yo tomo café, tengo que estar aquí, más o menos, cerca de mi baño. Entonces, en la noche no, pues imagínate, o sea, incluso sí, trato de ya no tomar tanto líquido, porque sí me ha pasado que me levanto al al baño a a, tengo que hacer pipí y me corta totalmente el sueño. Incluso como sí se pone muy, muy, muy obscuro el departamento, pues sí, tengo que prender un poquito una luz porque ya me he pegado, eh, y eso, pues, me despierta más. Entonces, ya definitivamente trato de no tomar ningún líquido 1 hora antes de dormirme, de ir al baño antes de dormirme. Y aún así te digo como que no puedo como que desconectar. Siento que todavía tengo mucho ruido mental.
<chuckles> Okey, okey. <chuckles> <chuckles> Okey. <chuckles> <laughs> <laughs> <laughs> Okey. Okey, eh, entiendo perfecto, eh, creo que tengo un par de sugerencias, eh, y de recomendaciones, creo que principalmente, eh, eh, sueles estar bastante sobreestimulado y y eso hace que pues quizá te impida desconectarte, ¿no?, también como quizá, eh, trabajas y descansas en el mismo lugar, eh, pues también hace quizá que tu cerebro se engañe y como que no aprenda a diferenciar, eh, pues ese momento de que ya terminó el trabajo y es momento de descansar. Entonces creo que podrías utilizar, em, pues algún tipo de de rutina antes de dormir, eh, quizás que que te des un tiempo cuando cuando termines de tu jornada laboral, de en lugar de irte a los videojuegos, de pues no sé de convivir, de platicar, eh, de incluso hasta salir a caminar un ratito, estirarte, eh, no sé porque considero que si estás estresado, luego, eh, si te estresas jugando, eh, pues luego te puede terminar, eh, pues abrumando un poco más y y causando más ansiedad, ¿no?, aunque sea de manera inconsciente, quizá podría ser, no sé, quizá ajustar el entorno de que de la luz. Sí sería bueno, quizá, que te compres una pijama que te guste, algo que sea, eh, de de tu gusto, no sé, de Spiderman, de de muñequitos o de colores lisos, no sé. Y y quizás lo que te ayude como para, eh, marca enseñarle a tu cerebro que ya terminó, que ya es momento de, sería, eh, darte un baño, quizás tomar un terminas de dormir, te comes un snack o cenas, te bañas, eh, y y justamente como que eso te ayude como que a a diferenciar, salir, eh, ponerte esta pijama, que pongas quizás algún aromatizante en tu habitación, alguno de estos difusores, eh, quizá algún, como tipo de aromaterapia, que que te ayude a a relajarte, quizá podrías, no sé, escuchar música, no precisamente relajante, música que te guste, que cantes un ratito, que platiques con tu novia, eh, quizá como que esos minutos se o ese tiempo de desconexión sea de calidad y no simplemente sea cambiar de habitación, eh, seguir en la pantalla. Eh, creo que creo que te ayudaría y también, eh, justamente cuando te acuestas, eh, podrías utilizar técnicas breves como para calmar, para relajarte, respirar, eh, si tienes como que muchas preocupaciones, no sé, chance te ayude que que se las días a tu novia o a una persona de confianza o que o que las platiques de contigo mismo y que digas bueno, pero ya, eh, ya que ya se resolverán, es momento de descansar. Como que esta manera también de que vayas aprendiendo que es muy importante el descanso y que lo hagas como una elección consciente, como darle a permiso a tu mente de descansar, de soltar todo lo que trae y y creo que pues empezando de poco a poco, eh, se te va a ir creando el hábito y y te va a ayudar, ¿no no sé qué opinas?
Sí. Totalmente. Okey. Okey. Creo que sí encuentro muy atinado todo lo que me estás diciendo, también te agradezco, en primera, porque me estás escuchando y ya sacarlo de mi mente y hablarlo en voz alta ya es como que un alivio, sí, creo que, me ha faltado un poquito esto de de cerrar como que esta parte de de de ya acabó el trabajo, y ya acabó esto, y ya a desconectar, es muy atinado y y muy muy muy alineado con lo que vivo esto de que, como trabajo, y duermo y vivo en el mismo espacio, mi mente como que no sabe dónde ya acabó el estrés laboral y dónde ya me puedo relajar, entonces no sé si, justo voy a empezar a aplicar el el bañarme, eh, no sé si ponerme yo una pijama o algo así, eh, ya no utilizar pantallas y pasar ahí, un platicar con mi novia, aunque luego se duerme temprano, pero pero, pues, ahí le hacemos la luchita, y muchas gracias, me has ayudado mucho, te vendré a contar cómo va todo, pero me ayudaste bastante, estoy más tranquilo.
Tú puedes.